देखिए, अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ तो देखिए मेरे ऊपर जो मेरे माता-पिता हैं, उनका तो किसी भी प्रकार का दबाव शुरू से ही कुछ भी नहीं रहा है। वो तो इनफैक्ट ये बोलते थे कि जब भी मेरे नंबर अगर कम भी आ जाते थे, कि कोई बात नहीं तू अगली बार और मेहनत करना इसमें कोई समस्या वाली बात बिल्कुल भी नहीं है और तुझे टेंशन लेने की या स्ट्रेस लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जितने तूने मेहनत करी हमारे लिए मतलब हमें खुशी है और आगे भी मेहनत करते रहो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जो मैंने बताया कि, मतलब मेरे लिए तो देखिए वो माता-पिता और जो समाज का दबाव कहीं पर भी मतलब मुझे नहीं लगता है, आज भी वो नहीं है। लेकिन देखिए जो चीज़ मैंने अपने आस-पास के वातावरण में देखी है, जो अपने मतलब मित्र हैं मेरी क्लास के और जो मतलब आज भी ग्रेजुएशन में भी ऐसे बच्चे हैं जिनसे मतलब जो मेरे दोस्त हैं और अपने रिश्तेदारों के ब मतलब इसने रिश्तेदारों के बीच में भी जो चीज़ें देखी है वो कहीं न कहीं मैंने यही पाया है कि, जो समाज का दबाव है और कहीं न कहीं जो माता-पिता का प्रेशर है, वो कहीं न कहीं देखे तुलना करने पर मजबूर कर देता है। और देखिए मैं इसका एक उदाहरण भी देना चाहूँगा कि एक्चुअली हमारे रिश्तेदारी में 1 लड़का है तो उसकी नौकरी बीटेक करने के बाद जो है लग गई, लगभग ₹60 लाख रुपए का पैकेज उनका लगा, तो मतलब हमारे जी, ₹60 लाख रुपए देखिए काफ़ी बड़ा नंबर है ये मतलब शायद जी, बहुत एक्सट्राऑर्डिनरी बच्चों का ही लगता है देखिए हर किसी का तो आपको भी पता है 3-4-5 लाख का ही लगता है ज़्यादातर का।
ये तो अच्छी बात की। वाह! बहुत अच्छी बात है, ये। अच्छा। हाँ। सही बात एकदम। जी। 60 लाख। बहुत ज़्यादा। हाँ, मतलब भारत में एक मिडल वर्ग तो सोच भी नहीं सकता उसके सोच से परे है ये चीज़।
जी, मतलब बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से भी मैं कहूँगा अगर देखिए 20 लाख भी काफ़ी बड़ा मतलब अ, सैलरी का मतलब जो पैकेज है 20 लाख भी बहुत बड़ा नंबर है।
हाँ, शुरुआती नौकरी तो मतलब ये भी बड़ी चीज़ है। हाँ।
तो ₹5 लाख रुपए महीना वो कमा रहा है तो देखिए, उसके रिश्तेदारों ने मतलब क्या कहा कि मतलब जो दूसरे उसके सगे-संबंधी थे, तो उ उन्होंने उसकी तुलना उस बच्चे से करनी शुरू कर दी, उसे कहा कि, "तू भी उसी कॉलेज में एडमिशन ले, जिसने उस बच जिसने जिस कॉलेज में उस बच्चे ने लिया था और तू भी वही कि बुक्स पढ़ और वही कोर्स कर और ऐसा।" मतलब, तो देखिए कहीं न कहीं मुझे लगा कि देखिए मतलब किस प्रकार की होड़ लग गई है बच्चों के बीच में, उसके माता-पिता क्या चाह रहे हैं कि, मतलब जैसा उसने करा तो लेकिन देखिए, ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि उस बच्चे की क्षमता अलग थी, उसकी रुचि अलग थी, उसका इंटरेस्ट अलग था, तो वो अपनी इच्छा से कर दिया। अब देखिए वो जो दूसरे बच्चे को उन्होंने वो चीज कराई तो उसका पैकेज नहीं लगा, उसका पैकेज सिर्फ मुझे लग रहा है साढ़े ₹3 या ₹4 लाख रुपए का लगा देखिए सेम चीज करने के बाद भी। तो देखिए आज माता-पिता को भी लगता है कि कहीं न कहीं उन्होंने गलती करी कि और देखिए उस बच्चे की रुचि जो है, मतलब उस चीज़ में थी भी नहीं उसे खेलने में रुचि थी, उसकी इच्छा बैडमिंटन खेलने में थी, बताइए अब। तो कहीं न कहीं देखिए उस तुलना की वज़ह से उस बच्चे का जो भविष्य है शायद देखिए, अगर उसे 4 साल बैडमिंटन में दिए जाते, तो मेरे हिसाब से वो कहीं न कहीं नेशनल लेवल पे नेशनल लेवल पर भी खेल चुका होता, क्योंकि देखिए जब इंसान की रुचि होती है ना, तो वो कहीं न कहीं देखिए दिन-रात एक करके मेहनत करता है। और वही अगर वो आज देखिए 4 लाख की कर रहा है और उसकी रुचि उसमें है भी नहीं, तो देखिए मतलब उसका एक तरीके से मैं तो कहूँगा कि भविष्य बिल्कुल मतलब निराशाजनक-सा हो गया है कहीं उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। जी।
अरे! बहुत बुरी चीज़ है ये, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। स सही बात है। ओह हो! उसको तो बहुत निराशा हुई होगी। हाँ, ये तो तो वो कहीं बेहतर करता, हो सकता था। सही बात है। सही बात है।